ค่ะ อยากให้คุณน่ะค่ะ ช่วยแชร์วิธีการค้นหาความสนใจใหม่ ๆ เมื่อตอนที่คุณน่ะค่ะ รู้สึกว่าสมองเนี่ยตัน ๆ ไปแล้วอะค่ะ พอจะแนะนำให้หน่อยได้ไหมคะ?
ครับ ครับ อ๋อ ได้เลยครับ เออ จริง ๆ แล้วเนี่ยกา เรื่องความสนใจใหม่ ๆ ที่ผมได้มาเนาะ คือถ้าไม่นับจากการเล่นอินเทอร์เน็ต ไถฟีด หรือว่าเซิร์ชอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนาะ ก็คือผม มักนะ มักจะได้จากสื่อต่าง ๆ ที่ ที่ผมสนใจ คืออย่างส่วนตัวเนี่ยผมจะเป็นคนที่ เอ่อ ชอบเล่นเกม ดูหนัง อ่านหนังสือ อะไรประมาณเนี้ยครับ ซึ่งสื่อพวกเนี้ยมัน เอ่อ มันจะมีแง่มุมต่าง ๆ ที่อาจจะช่วยขยายความสนใจ หรือว่า เอ่อ ทำให้เรา สนใจเรื่องใหม่ ๆ ได้เช่นเดียวกัน อย่าง เอ่อ ครับ
ค่ะ อือ <chuckles> อา อา ค่ะ อา อันเนี้ยพอจะยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะ? ว่าแบบมีเรื่องไหนที่มาจากสื่อเกม หรือว่าจากสื่อที่ทางคุณบอก เมื่อสักครู่นี้อะค่ะ?
ครับ ได้ครับ ก็ เอ่อ อย่าง จะมี อ่า ถ้าง่าย ๆ เลย อ่า อย่างเช่นการเล่นบอร์ดเกมเนี่ยครับ เกมกระดานเนี่ย คือ เอ่อ เกมกระดานเนี่ยเขาก็จะมีการพยายามที่จะ เอ่อ ถอดแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตเนาะ เอามาทำเป็นใส่ระบบเข้าไป แล้วก็มาเป็นเกม
อา โอ้ จริงเหรอคะ? ไอ้ตัวบอร์ดเกม นี่คือจริง ๆ แล้ว มันมาจากแง่มุมชีวิตของคนจริง ๆ อย่างงี้เหรอคะ? มันเป็นเกมลักษณะยังไงอะคะ?
ซึ่งตรง ครับ เอ่อ หมายถึงว่า มันไม่ได้เอาในแง่ความเป็น Drama ของความสัมพันธ์ อะไรอย่างเงี้ยนะ แต่หมายถึงว่า มันเอา อ่า อย่างเช่น อ่า ธุรกิจร้านอาหาร เอามาทำเป็น เอ่อ เกมกระดาน หรือว่า เอ่อ อย่างเช่น
อือฮึ อือ อ๋อ
เอ่อ อย่างการ แข่ง แข่งกันในการ เอ่อ ยึดสัมปทานของ เอ่อ เหมืองแร่ อะไรอย่างเงี้ย เอามาทำเป็นเกม ซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบมันอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมา แต่ว่ามันก็สะท้อนแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งของ ของสิ่งที่ของ เรียกว่าของธีมของเกมนั้น ๆ อยู่ ใช่ ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็ทำให้เรา เอ่อ ถ้าได้มีโอกาสลองเล่นเนี่ย มันก็จะช่วยขยายขอบเขตความสนใจของเราได้ อย่างปกติเลยเนี่ย ผมอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเครื่องประดับ หรืออัญมณี อะไรเลยเนาะ ครับในฐานะผู้ชาย ใช่ไหม เราก็ไม่ได้สนใจ เรื่อง เรื่องแร่ หรือเพชรพลอยอะไรเป็นพิเศษ แต่ทีนี้แบบว่ามีโอกาสได้เล่นเกมกระดานอันหนึ่งชื่อว่า Splendor
ค่ะ อืม ๆ ๆ ๆ อา โอเค อือ ค่ะ <chuckles> ค่ะ อันนี้คือเกี่ยวข้องกับอะไรอะคะ ตัว Splendor ตัวเนี้ยค่ะ?
ครับ เอ่อ โดย นึ เรียกว่าวิธีการ เล่นของเขาเนี่ย คือมันจะเป็นลักษณะว่า แต่ละคนเนี่ยเหมือนจะเป็น เอ่อ นักลงทุนที่ เอ่อ มีสิทธิ์ในเหมืองแร่ชนิดต่าง ๆ ซึ่งทีนี้เนี่ยก็ต้องวางแผนในการที่จะ เอ่อ จับคู่ หรือว่า เอ่อ ลงทุนในตัว เอ่อ ขั้นต่าง ๆ ของเหมืองแร่ เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์สูงสุด ล ซึ่งตอนจบก็คือเป็นคะแนน อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งแบบว่า ครับ
อือ อา และอันเนี้ยค่ะ มันเป็นบอร์ดเกมที่เราเล่นคนเดียว หรือว่าเราต้องเล่นกับคนอื่นหลาย ๆ คนด้วยอะคะ?
อา โดยทั่วไปบอร์ดเกมก็จะเป็นกิจกรรมที่ต้องเล่นหลาย ๆ คนนะครับ แบบว่า 2 คนขึ้นไป สี่ คน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ๆ ครับ ซึ่งอะเหลี่ยงน่ะ
สอง คนขึ้นไป อา อันนี้คือไม่ใช่ออนไลน์ใช่ไหมคะ เป็นออฟไลน์?
อ่า ใช่ครับ คือบอร์ดเกมเนี่ย อ่า อาจจะอธิบายนิดหนึ่ง ก็คือมันเป็น เอ่อ ภาษาไทย คือเกมกระดานเนาะ ก็คือแบบถ้าเป็นเวอร์ชันที่เข้าใจง่ายที่สุด แต่ว่าไม่อยากยอมรับเท่าไร มันคือเกมเศรษฐี
ค่ะ <chuckles> โอเค โอเคค่ะ
อะ แต่ว่า แต่ว่าเกมเศรษฐีเนี่ย กฎมันไม่ค่อยดีเท่าไร แล้วก็มีแบบว่า เอ่อ ความเหลื่อมล้ำหลาย ๆ อย่างในนั้น แต่ว่าจริง ๆ แล้วคือ อ อ่า ถ้าคนที่คนไทยรู้จักกัน ก็คือเกมเศรษฐี แต่ว่า เอ่อ อย่างในคำว่าบอร์ดเกมเนี่ย มันมีอะไรอีกเยอะมากเลยครับ อย่างแบบมีทั้งรางวัลการแข่งขันออกแบบเกมใหม่ หรือว่า เอ่อ มีความพยายามที่จะสร้างเกมใหม่กันอยู่เสมอ แบบว่าปีหนึ่งก็ออกมาเป็นหลายร้อยเกม อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งแต่ละเกมมันก็จะมีความ เอ่อ มีแนวทางเฉพาะ ก็คือเหมือนเกมเนี่ย มันก็จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียว อะไรอย่างงี้ครับ ใช่ ซึ่ง อ่า อย่าง อย่างยกตัวอย่างเกม Splendor เนี่ย มันก็ทำให้ผมแบบว่า เอ๊ย ได้สนใจ ใน ใน ในธุรกิจ เรียกว่าเมืองแร่เนาะว่า โอ้ จริง ๆ แล้วเขาดำเนินการกันประมาณไหน แล้ว มัน มันมีแร่อะไรใหญ่ ๆ ที่เขา เอ่อ นำมาใช้ในการทำธุรกิจกันบ้าง หรือ ครับ
อือ เอ๊ย อา โอเค ค่ะ แปลว่าตอนที่คุณเล่นเกม Splendor เสร็จแล้วเนี่ยค่ะ คุณได้มีการไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแร่ แล้วก็เพชรพลอยอะไรพวกนี้จริง ๆ เหรอคะ?
ครับ อา ใช่ ๆ หลังจากนั้นเราก็ อ่า ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า เอ่อ ว่า เอ่อ มันธุรกิจลักษณะนี้มันเป็นยังไง ซึ่งมันก็ต้องมีตั้งแต่การขนส่ง การแปรรูป การจัดจำหน่าย อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่ง ใน ในแต่ละขั้นตอนมันก็จะมีแง่มุมที่ เอ่อ แตกต่างกันไป ทั้ง ทั้งในเชิงการตลาด แล้วก็ เอ่อ ในเชิงคนที่สนใจเข้าไปซื้อ หรือว่าแร่ชนิดต่าง ๆ กันด้วย ซึ่งอันเนี้ยมันก็ เออ เลยเป็นตัวอย่าง อย่างหนึ่งเนาะของเกมที่แบบว่า เออ เรา เราลองเล่นดูแล้ว แล้วเรารู้สึกว่า เอ๊ย มัน มันมีความน่าสนใจ จนเราเอาไปศึกษาต่อได้เช่นเดียวกัน ใช่
อือฮึ ค่ะ อ๋อ แล้วไม่ทราบว่าสุดท้ายเนี่ย เราได้ไปอยู่ในแวดวงธุรกิจของตัวนี้ด้วยหรือเปล่าอะคะ?
ไม่ครับ <chuckles> ไม่ ไม่ได้ขนาดนั้น
<chuckles> คือศึกษาแล้วอาจจะไม่ใช่แนวที่เราถนัด แล้วก็ ไม่ใช่แนว ไม่ใช่แนวที่เราสนใจเนาะ อืม โอเค
ใช่ เดี๋ยวจ่ายเอง ใช่ ๆ แต่ก็คือ อ่า ได้รู้ไว้เป็นไอเดีย เพราะว่าถ้าวันหนึ่ง เผื่อเราเจออะไรที่มันอาจจะใช้กลไกลักษณะเดียวกัน เราอาจจะเอาไปใช้ได้เหมือนกัน แต่ว่า อืม มันก็เหมือนแบบ เอ่อ เป็นความรู้รอบตัวเนาะ รู้ไว้ ก็ ก็ไม่ได้เสียหลายอะไร หรือ อ่า ถ้าให้นึกออกเร็ว ๆ มันจะมีอีกเกมหนึ่ง ก็คือ ชื่อเกมสามก๊ก ตรง ๆ งี้ครับ สามก๊ก
ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้ อันนี้ท่าทางจะยากแล้วก็ซับซ้อนแน่ ๆ
เออ จริง ๆ มันไม่ได้ยากซับซ้อนเลย ค่อนข้างง่ายด้วยซ้ำ แต่ว่า <chuckles> แต่ว่ามันจะมี เอ่อ จุดเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ เอ่อ เราจะไม่รู้บทบาทของคนอื่นในเกม คือในเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น 3 ฝ่ายเนาะ ก็คือมี ฝ่าย ฝ่ายพระราชา หมายถึงว่าตัวพระราชาเอง แล้วก็ฝ่ายคนที่สนับสนุนพระราชา และฝ่ายที่ 3 ก็คือฝ่ายที่ต้องการจะล้มพระราชา
อ้าวเหรอ? <chuckles> ค่ะ อ๋อ คือมันไม่ใช่สามก๊กของจีน แต่ว่ามันเป็นสามก๊กที่ตามความหมายที่แท้จริงเลย ก็คือ เป็น 3 เหล่านั่นแหละ งี้ใช่ไหมคะ?
ซึ่งความ เอ่อ จริง ๆ ก็เป็นสามก๊กของจีนด้วย หมายถึงว่า เขาก็มีการเอาตัวละครจากใน เรื่อง เรื่องราวสามก๊กเนี่ย เอามาใช้ในเกมนี้ แล้วก็อาจจะมี เหตุการณ์ เหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง อะไรเงี้ย ที่เอามาเปลี่ยนเป็นรูปแบบเกม ใน ใน ในเกมตรงนี้ ใช่ แต่โดยกลไกแล้ว มันก็คือว่า เอ่อ เราก็เลือกตัวละครมา แต่ละตัวละครก็จะมีฝ่ายที่ ไม่บอกใคร ห้ามบอกกัน แล้วเราก็ต้องดูจากพฤติกรรมของคนอื่น ๆ ข ว่า เอ่อ เขาให้การสนับสนุนพระราชา หรือว่าเขาอาจจะมีการสะสมกำลังเพื่อต่อต้านพระราชา ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราดูจากพฤติกรรมการเล่นของเขา เราก็ถึงจะเข้าใจได้ว่า โอ๊ย คนนั้นเป็นพวกเรา หรือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเรา แล้วเราค่อยเลือกที่จะไป เอ่อ โจมตีเขา หรือคอยสนับสนุนเขาอีกทีหนึ่ง อะไรแบบเนี้ยครับ ซึ่ง เอ่อ
อืม อา โอเคค่ะ อา ค่ะ อือฮึ อา อะฮะ ส่วนใหญ่เราจับได้ไหมคะ? <chuckles>
เออ ก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง เป็นฝ่ายหลอกเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็สนุกดีนะ เพราะว่าบางทีแล้ว เอ่อ เราหลอกเขาสำเร็จ อะไรอย่างเงี้ย มันก็ มันก็สนุกดี ใช่ แล้ว
อืม เออ ค่ะ คือ ส อยากจะถามอะค่ะ พอดีว่าเมื่อเกี้ยเห็นคุณมีบอกว่า เออ โอเค ไอ้ตัวบอร์ดเกมตัวเนี้ย มันมีถึงขั้นการประกวดการคิดค้นบอร์ดเกมใหม่ ๆ อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เห็นว่าคุณน่ะมีความสนใจในการเล่นของตัวบอร์ดเกมด้วย อันเนี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่า มันกลายเป็นความสนใจใหม่ของคุณในการที่จะ โยกมาเป็นฝ่ายออกแบบพัฒนาเกมเองด้วยหรือเปล่าอะค่ะ?
ครับ ครับ ครับ อ้อ ใช่ครับ แน่นอนเลย คือจริง ๆ แล้วผมก็มีความสนใจที่จะออกแบบด้วยนะ แต่ว่า อ่า มันก็มีอุปสรรคหลาย ๆ อย่าง เนื่องจาก เอ่อ เรา อืม ไม่ ไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้มีทุนสำหรับด้านนี้โดยเฉพาะ แล้วก็ อะฮะ ก็ แล้วก็รวมถึงว่าไม่ได้มีเวลาสำหรับด้านนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นเราก็คือ เหมือนได้แค่ เอ่อ มีโอกาสในการออกแบบเป็นงานอดิเรกกว่า เอ่อ ถ้ามีเวลาว่างจริง ๆ ก็จะมานั่งคิดต่อว่า เอ๊ะ เกมที่เราออกแบบเนี่ยควรจะเป็นยังไง ทำอะไรดี แล้วก็ เอ่อ มันก็จะมีส่วนในการที่เราพยายามที่จะไปทดลอง เอ่อ ระบบใหม่ ๆ หรือว่าแนวทางใหม่ ๆ ที่จะเอามาใช้กับ กับสิ่งที่เราจะต้องการสร้างขึ้นมา
อืม อะฮะ อา ค่ะ โอ้ ก็แสดงว่า เหมือนมันก็มาช่วยส่งเสริมไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของเราในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย
ครับ ใช่ครับ ใช่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความยืดหยุ่นของมันเนี่ยก็คือ เอ่อ มันเหมือน อ่า อาจจะมองว่าเหมือนเกมที่เด็กประถมเขาทำกันก็ได้ ก็คือว่า เรา
อา
สามารถคิดกฎมันขึ้นมาเองได้ โดยที่ไม่ต้องไปยึดกับอะไร ใช่ ดังนั้นเนื่องจากเราสามารถคิดเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นมาเองได้เนี่ย ดังนั้นตรงนี้มันก็จะมี เอ่อ ความเป็นอิสระค่อนข้างสูง แต่ว่าด้วยความที่อิสระค่อนข้างสูงเนี่ย มันก็หมายถึงว่า เราอาจจะต้องลงรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะขึ้น หรือว่า หรือว่ามีวิธีการนำเสนอที่ไม่สามารถไปเลียนแบบจากไหนมาได้ เพราะว่าเราก็ต้องคิดมันขึ้นมาใหม่ อะไรอย่างงี้ครับ ใช่
อา อืม เออ ๆ ๆ ค่ะ ใช่ เพราะจริง ๆ แล้วเท่าที่ฟังคุณเล่าอะค่ะ มันเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายนะคะ เพราะว่า มันเหมือนกับว่า ถ้าเกิดว่าเราออกแบบกฎที่มันแบบกว้างเกินไป อะไรอย่างเงี้ย การตีความมันก็จะหมายถึงว่าในการเล่นเกมอะ มันก็จะทำให้คนเล่นอะสับสนได้ง่าย อ่า ดังนั้นเราเหมือนต้องคิดให้มันครบรอบทุก ๆ มุม อะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะ มันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
ใช่ ครับ อะฮะ ใช่ ใช่ ๆ ใช่ครับ แล้วซึ่ง ถ้าเราเล็งเป้าไว้ถึงขั้นจัดจำหน่ายอย่างเงี้ย มันก็จะต้องมี มีมาตรฐานที่สูงขึ้น มี เอ่อ กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นในหลาย ๆ ด้านเลยครับ ทั้งในแง่ เอ่อ การเล่นเอง หรือว่าในแง่การผลิต หรือว่า ในแง่ การตลาดจัดจำหน่ายอีก อะไรอย่างเงี้ย รวมถึงภาษาที่ใช้ในเกมจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษดี อันนี้ก็จะ จะกลายเป็นตัว เขาเรียกว่า กำหนดกลุ่มลูกค้าเราได้อีก ดังนั้น เอ่อ วงการนี้หรือว่างานอดิเรกเนี้ย มันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง เอ่อ ลึกแล้วก็ยาก ถ้า ถ้าทำคนเดียวเนี่ยมีโอกาสสำเร็จค่อนข้างน้อยมากเลย <chuckles>
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อะฮะ อืม อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณได้มีโอกาสได้แบบเข้าในส่วนของคุม คอมมิวนิตี ของคนที่เขาแบบเป็นผู้สร้างบอร์ดเกม หรือว่ามีได้ไปเข้า คลาส คุยกับพวกคนที่เขาเคยทำมาแล้ว หรือว่าพัฒนามาแล้ว อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะค่ะ?
ครับ เอ่อ ในปัจจุบันยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเลยครับ เพราะว่าอาจจะด้วยว่าอยู่ อยู่ไกลจากเมืองหลวงด้วยก็ได้ แล้วก็โดยกิจกรรมเนี่ยอย่างที่บอกเนาะ มันเป็นบอร์ดเกม เกมที่ไม่ได้เล่นกันออนไลน์ มันต้องคือมานั่งกันบนโต๊ะ อะไรอย่างเงี้ยครับ ถึงจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือว่าทดลองเล่นกันได้ ดังนั้นการที่เรา เอ่อ อยู่ไกลเนี่ยบางทีมันก็เลยทำให้ เอ่อ ไม่จะ ไม่สะดวกที่จะเอาไอเดียตรงนี้ไปแบ่งปันกับใคร แต่ว่าก็ถ้า ถ้าสักวันหนึ่งที่ชีวิต เอ่อ สะดวกมากกว่านี้ก็ ก็อาจจะลองพยายามเข้า เข้าไปใน คอมมิวนิตี ของเขามากขึ้นกว่าเนี้ยครับ
อืม ค่ะ อะฮะ อืม เออ แต่ว่าจริง ๆ แล้วอะ มันอาจจะมี คอมมิวนิตี ที่เขาเป็นออนไลน์ลักษณะที่เป็นการคุย หรือว่าแชร์ไอเดียกัน ผ่านทางออนไลน์อย่างงี้ด้วยหรือเปล่าอะค่ะ? หมายถึงว่าอาจจะเป็นเพจเฟซบุ๊กเพื่อที่จะมาแชร์ไอเดียว่า อา โอเคทำอันนี้แล้วมันไม่เวิร์ก เพราะว่าพอดีว่า คิดว่าอย่างพวกเกม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เกมต่าง ๆ อาจจะไม่ได้ตรงจุดว่าเป็นบอร์ดเกม อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็จะเหมือนพวก มีพวก คอมมิวนิตี อะไรต่าง ๆ เนี่ย ในส่วนของนักพัฒนาเหมือนกัน ก็เลยอยากจะทราบว่า เออ เขามีอย่างงี้เหมือนกันในกลุ่มของพัฒ นักพัฒนาบอร์ดเกมด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ?
อืม ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ก็ ก็จริง ๆ ก็ ก็ผมว่าก็น่าจะมีอะนะ แต่ว่า อืม ก็อาจจะ ก เอ่อ จำกัดอยู่ในวงคนที่เขา เอ่อ เคยเจอหน้าค่าตากันมาบ้าง สนิทกันบ้าง หรืออะไรอย่างเงี้ย ใช่ ซึ่งสำหรับ เอ่อ อะไรประมาณนั้น อะไรประมาณนั้น แล้วก็อย่างที่บอกว่า คือ อ่า ผมยังมีข้อจำกัดในแง่ที่ว่า เราไม่ได้มีเงินทุนสำหรับด้านนี้ รวมถึงไม่ได้มีเวลาที่เฉพาะเจาะจงมา มาทุ่มเทให้กับด้านนี้โดยเฉพาะ ดังนั้น อ่า มันก็เลย เอ่อ เราก็เลยยังไม่ได้เข้าไปถึงในจุด จุดที่ว่าจะเข้าไปถึงแวดวงชั้นใน หรือว่าที่จะไปสรรหาคนมาช่วยในการทำได้ ครับ แต่ เอ่อ ก็ต้องมองว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็น เอ่อ ระยะในการรวบรวมไอเดียแล้วกันเนาะ ที่เราจะสามารถ เอ่อ นำจากสื่อต่าง ๆ เนี่ยมา มาประยุกต์ใช้กับความสนใจของเราได้
อืม อา อะ เป็นกลุ่มปิด อ๋อ อือ ๆ อืม อา โอเค ค่ะ อือ อืม อา โอเค ก็จริง ๆ ก็ถือว่าเหมือนเป็นตัวที่ช่วยให้เราสามารถคิดอะไรตอนที่เราแบบตัน ๆ เราก็อาจจะไปลองเล่นเกมอื่นที่เราไม่อยาก อ่า ไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะได้ไอเดียใหม่ ๆ ขึ้นมา อย่างงี้ใช่ไหมคะ? พอดีตอนแรกอะที่คุณอะบอกว่า เออ ร เรื่องของทุน เราก็นึกว่า เออ เป็นต้นทุนทางด้านความรู้ว่าแบบ เออ เราอาจจะไม่ได้มีความรู้ในส่วนของการเริ่มต้นในการพัฒนาเกม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แสดงว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาเยอะด้วยเหรอคะ?
ครับ ใช่ ใช่ ใช่ครับ ครับ อ๋อ อ่า ก็ด้วยครับ เนื่อง เนื่องจากอันหลัง ๆ เลยเนี่ย ใช้ ใช้เรื่องเวลาแล้วก็ เอ่อ ความรู้เนี่ยก็ต้องใช้พอสมควร เพราะเราก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลด้วย แล้ว เอ่อ พอไปถึงเรื่องการใช้เวลาเนี่ย ที่จะต้อง เอ่อ คิดอย่างเงี้ยครับ เวลาตรงเนี้ยมันแทนที่เราจะต้องเอาไปสร้างรายได้ในการใช้ชีวิต หรือรับผิดชอบหน้าที่ของเรา
อืม ค่ะ อา โอเค ๆ
ถ้า เรา เอาเวลามามัวแต่นั่งคิด ไม่ได้สร้างรายได้อยู่มันก็จะไปเบียดเบียนด้านอื่นในชีวิต ดังนั้นตรงนี้เลย มันก็เลยเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนด้วยพอสมควรครับ
อา โอเค อา เพราะว่าถ้าเกิดการที่เราไปนั่งหาความสนใจใหม่ ๆ แล้วมันไปเบียดเบียนสิ่งที่เราสามารถทำรายได้ ได้ในปัจจุบันเนี่ย มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไรเนาะ อืม
ใช่ ครับ ใช่ ใช่เลยครับ ใช่ แต่ทั้งนี้เนี่ย อ่า อย่างที่บอกไปด้วยความที่ว่า มันเป็น เอ่อ เรียกว่ามีความกว้าง และอิสระพอสมควรในการที่จะวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เนี่ย ดังนั้น เอ่อ สื่อหรือว่าช่องทางอื่น ๆ ที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้เนี่ย มันก็ค่อนข้างกว้าง บางทีเราอาจจะ เอ่อ ดูภาพยนตร์ แล้วก็แบบ โอ้ ไอเดียนี้ดีนะ ลองเอามาใส่ในเกมดีไหม หรือว่า เอ่อ เล่นเกมในคอมพิวเตอร์ อะไรเงี้ยครับ แล้วก็มองว่า โอ้ นำ วิธีการนำเสนอลักษณะนี้น่าสนใจ แล้วก็เอามาใส่ในเกมนี้ได้ ดังนั้น เอ่อ มันเป็นงานอดิเรกที่ค่อนข้างเปิดกว้างในการประยุกต์ใช้เอาสิ่งอื่น ๆ มาผสมกันได้เช่นเดียวกันเลย
ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม พอฟังแบบเนี้ยแล้วมันน่าสนใจมาก ๆ เลยอะค่ะ เออ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เวลาที่คุณมีไอเดียใหม่ ๆ ขึ้นมาเนี่ย คุณใช้การจด หรือว่าจำเอาไว้แล้วค่อยแบบไปทำโน้ตทีเดียวอะคะ?
อืม อ่า ก็จะพยายามรีบจดก่อนที่เราจะลืมอะครับ เพราะว่าบางไอเดียมันก็จะมีความซับซ้อนในตัวของมัน อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะพยายาม รีบ รีบจดเท่าที่เราจะทำได้อะครับ เพราะถ้าจำไว้จำไม่ได้แน่นอน แป๊บเดี๋ยวก็ลืมมัน เลย <chuckles>
อืม อืม อา โอเค <laughs> ได้เลย โอเคค่ะ ยังไงวันนี้นะคะ ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแชร์เทคนิค แล้วก็ประสบการณ์น่ะค่ะ ในการหาความสนใจใหม่ ๆ ตอนที่คุณรู้สึกตัน ๆ แล้วอะค่ะ ยังไงขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ด้วยความยินดีครับ ไว้มีโอกาสคุยกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ